كنت عايزة أسألك كده أوقات لمّا الإحباط يتملكك، إيه اللي بيحفزك إن أنت تكمل وما تستسلمش للإحساس ده بالإحباط؟
بُصي أنا بالنسبة لموضوع الإحباط ده بصراحة هو حصل لي كتير أوي، فعشان كده آآ يعني خدت خبرة جميلة أوي إن إزاي أحفز نفسي لمّا أحس بحالة إحباط والكلام ده كلّه، أولًا. يعني أول حاجة باحفز نفسي بيها إني أبقى مبسوط، لازم أبسط نفسي أساسًا، أول حاجة خالص، عشان الإحساس الإحباط ده يروح من عندي. لكن لو تنيتني محبط كده وقعدت أفكر في اللي أنا أُحبطت فيه وسبب الحاجة اللي حصلت لي ديّة عشان أُحبطت والكلام ده كلّه، لأ، باحاول أضحك باحاول أتفسح، باحاول أطلّع نفسي من الموضوع دوّة بحاجة كوميدية على قد ما أقدر بصراحة دي أكتر حاجة.
امم. برافو. تمام. آه، أنت بتربط الضحكة بإن أنت تغير حالتك يعني النفسية، فبت بتستعين إن أنت تضحك وإن أنت تفسح نفسك، فأنت تطلع بس من الMood بتاع الإحباط ده، مش كده؟
امم. آه جدًا، جدًا، دي حاجة باحسها بصراحة بت بتفيدني أوي إن أنا أطلع نفسي من الMood بتاع الإحباط دوّة، بإن أنا أشغل نفسي كده بحاجة بتضحكني، باحس إن الكوميديا ديّة أكتر حاجة بت بتحفز الواحد بعد أي إحباط بيحسه. أصل الإحباط ده باحس إن هو كآبة كده وبتاع ومش عارف إيه. فلمّا أبُص على حاجة أو أتفرج على حاجة بتضحكني لأ، بتفرق معايا جدًا.
امم. امم. جميل. امم. جميل. طيّب آآ قُل لي، آآ أنت قُلت في الأوّل كلامك كده، إن أنت مرّيت بلحظات إحباط كتيرة أوي، آآ خلّيتك إن أنت تِطلع بشويّة خِطط، أو طُرُق تخلّيك تتخلّص من الإحساس ده. آآ طيّب هي هو الإحباط بيختلف بإختلاف الموقف، والّا هو إحساس ثابت، أيًا كان الموقف هو إيه؟
آه. والله بُصّي، هو ما بيختلفش، باختلاف الموقف خالص. باحس إن هو الإحساس بيبقى ده إحساس إحباط ثابت أوي، مهما اتغيّرت المواقف اللي كانت فيه. يعني باحس إن في الأوّل وفي الآخر آمم، مثلًا لو خسارة فلوس، خسارة شريك، خسارة شغّل، خسارة مش عارف إيه. بيبقى في الأو في الآخر كلّه بيصُبّ ناحية حتة الإحباط، والزعل، والكآبة، وإن الواحد عاوز يقعد لوحده، ومش عارف إيه، وإن هو بيبقى ما عندوش دافع كده، إن يعمل أي حاجة. يعني أنا بصراحة لمّا باحس بإحباط، لأ، خلا ما عنديش دافع إن أعمل أي حاجة خالص، حتى مش في نفس المجال اللي أنا فشلت فيه مثلًا، لأ، في المجالات التانية كلّها. باحس الموضوع بقى عندي إمم.
إمم. إمم. مفهوم. آآ ب ال الشغف بينعدم، والّا بيبقى كسل؟
لأ، هو الشغف نفسه، الشغف ده بصراحة بينعدم خالص. اللي هو بُصّي، يعني في طاقة أعمل، آه، وبتاع، بس لأ خلاص، ما ما أنا مهما عملت إيه، كده، كده بايظة. اللي هو حتة كده، كده بايظة ديّة بصراحة، أنا كانت بتيجي لي الأوّل كتير أوي. اللي هو آه، اللي هو ما فيش فايدة ديّة يعني بتاعة سعد زغلول بتاع زمان، اللي هو "ما فيش فايدة." ما اعرفش هو فعلًا قالها والّا كانت كلمة. إمم.
آه. <laughs> كده، كده بايظة. بس هي بس هي بِتطلع في فايدة في الآخر؟
والله بصراحة آه، يعني بعد ما ما ما موضوع الإحباط ده بيعدّي وبتاع، لأ فعلًا بالاقي إن أنا يا ريتني ما كنت أُحبطْت، ما أنا كنت عملت كده من الأول كانت هتبقى الموضوع ماشي معايا زي الفل، بس هي الفكرة كمان في حِتّة ال ال الشغف، فعلًا الشغف دوّة مربوط بالإحباط أوي، يعني لمّا الواحد بيُحبَط فعلًا الشغف دوّة الواحد بم بي ما بي ما بيستلذِّش بالحياة، عشان كده بدأت أعمل العكس خالص اللي هو إيه
إمم. اللي هو إيه بقى؟
آه، اللي هو أضحَك مثلًا، أستمتع، مش عارف إيه، اللي هو الحاجات بقى اللي هي بت عكْس الإحباط تمامًا، باحس إن الحاجات ديّة كلّها عكس الإحباط، يعني باحس إن الإحباط رايح في زاوية كده، أمّا الضحك والكوميديا بقى لأ بيخُش في في ناحية تانية خالص، بيبقى عكس موضوع الإحباط تمامًا.
أنت بتشد نَفسك الناحية التانية ال180 درجة علشان ما تنغمسش أوي في الإحساس بالإحباط. طيب إيه الحاجات المضحِكة اللي بتحسّها إن هي بتفْصِل مودك يعني؟ آآ مثلًا نُكتة، آآ مسلسل مثلًا كوميدي والّا إيه بالضبط؟
آه. إمم. أنا أكتر حاجة بصراحة بتفصِلني خالص في لمّا أكون مُحبَط كده، إن ما ما أتفرّج على حاجة فعلًا تضحّكني، باشوف أفلام عادل إمام القديمة، بصراحة، أكتر حاجات، بُصّ أفل عاد أفلام عادل القديم آآ أفلا <giggles> أفلام عادل إمام القديمة ديّة فعلًا كلّها إحباط بس هو بيحوّلها كوميديا بشكل فظيع، يعني يا نهار أبيض، يعني فيلم مثلًا زي شعبان شعبان تحت الصفر آه شعبان تحت الصفر مثلًا الراجل كان محْبط جدًا ويعني بُصّ حياته كلّها كرْب في كرْب وبتاع مش عارف إيه، فالمواقف الكوميدية فباقعد اطبّقها على نَفْسي، أقول الراجل الراجل طالع عينه إزاي وبَ ده كل حاجة بيعملها، كل أمّا يطلَع من حفرة يُقع في حفرة، يُقع من حفرة، يُقع في حفرة والموضوع متّاخد بشكل كوميدي جدًا فبالتالي آآ أنا قلبتها على نَفْسي؟
ياه! الزعيم. <laughs> كوميديا السوداء. آه. آه، بيحسّسك إن فيه ناس مظاليم كتير في الدنيا مش أنت لوحدك يعني، صح كده؟
آه بالضبط، بالضبط، فأفلام عادل إمام القديمة دي بصراحة دي من أكتر الأفلام أو من أكتر الحاجات اللي هي بتطلّعني من الإِحباط اللي أنا فيه، يعني باقعُد أتفرّج كده على واحد يا عيني متبهدل في ح متبهدل بهْدلة ما يعلَم بيها إلّا ربّنا وفي نَفْس الوقت أنا باضحَك على البهْدلة اللي هو فيها دي، فأنا باستغرب بقى الراجل ده المفروض آه بالض <laughs> بالضبط اللي هو إيه، البهدلة ديّة والإحباط اللي هو فيه دوّة وبعد ده كلّه أهي مكمّله وبعد ده كُلّه أنا باضحَك على الحاجات دي، طّب ما أنا اضحَك على الإحباط اللي بيحصَل لي بقى والحياة طَب ما أنا أعملها زي عادل إمام كده، اللي هو مثلًا بدَل الحاجة ما هي بَاكتئب بقى وأُحبط وبتاع، لأ ما أنا أضحَك وخلاص يمكن ربّنا يسهّلها بعدين.
إمم. آه "مصائب قوْمٍ عند قوْمٍ فوائِدُ." <laughs> إمم. اضحَك للدنيا تضحَك لك.
آه بالضبط، يمكن الحاجة تتحسّن. إمم.
بتحسّها إن الأفلام الكوميدية دي بتدّيك طاقة تفاؤل كده إن أنت يعني ترمي عباءة بقى الإحباط ده وتبتدي طريق جديد أو سكّة جديدة، بييجي لك الإلهام مثلًا منها؟
آه. آه، بشكل كبير أوي، اللي هو ب عارفة أنتِ بتدّيني إحساس كده، إيه، اللي حصل حصل يا عم، ارمي وراك وخلاص، كأنها هدوم اتعاصت، أو اتوسخت، أو بتاع، وبتقلّعها وبتغيّرها وخلاص، آآ كده كده في هدوم تانية إن شاء الله هالبسها، فباحسها إن هي من الناحية دي كدا.
إمم. برافو. برافو عليك، إن أنت يعني شبهتها بفكرة إن هي حاجة متجددة، يعني ال الحاجة اللي بتنكسر خلاص، اللي هو لا تبكي على اللبن المسكوب، زي ما بيقولوا يعني، آآ اشتري لبن غيره. <laughs>
آه. بالضبط. بُصّي، آآ ب والله، فعلًا باحس إنها بجد كإنها إيه، كإنها الكوباية هي اللي موجودة، أو اللبن بس اللي إدّلق، بس أهي الكوباية موجودة، لكن لو الكوباية بقى كسرت، خلاص، ده دي نهاية ال ال خلاص، الواحد اتكسر بقى، لكن آه، بالضبط.
<laughs> خلاص اللا راجعة، كده قفِّلت الج اللعبة، انتهت اللعبة.
آه، كده قَفلت خلاص، لكن لو اللبن فعلًا وقع من الكوباية ديّة، ما هي الكوباية موجودة، على رأيِِك، الواحد هيشتري لبن تاني، أحط شويّة لبن تانيين، يعني مش مش مش نهاية العالم كلّها، ففعلًا باحس إن الأفلام بتاعة عادل إمام القديمة ديّة، لأ، هي أكتر حاجة فعلًا يعني بتضحّكني أوي، وبتخلّيني بقى أطلّع من حالة الإحباط دي، لأن الفيلم كلّه أصلًا بيتكلم عن إحباط، والحياه، وفقر، ومش عارف، وهو كل ده بتضحكي عليه، فإزاي الواحد بيضحك على حاجات زي دي، بتبقى حاجة غريبة جدًا بصراحة.
إمم. طَب إمم. في إطار كومي في إطار كوميدي، يعني بينسِّيك اللحظة، ممكن إن أنت ساعتها كمان بتبقى أسير اللحظة الكوميدية اللي في الموقف ده، فبتفصلك عن الواقع بتاعك شوية، فبتدّيك فرصة إن أنت تبقى، آآ، توترك أقل، مش كده؟
إمم. آه، بشكل كبير أوي، ب كتير جدًا بتخلّيني أحسّ إن التوتر بتاعها بيقِل أوي، وفي نَفْس الوقت كمان باشوف باشوف إن إن مهما إن مهما كان الحالة اللي خلّتني أُحبط، مثلًا سواء خسارة، أو فشل في حاجة، أو الكلام ده كلّه، لأ، في ناس، آمم، في ناس أسوأ منّي بكتير جدًا، والدنيا ماشية عادية، يعني في واحد مثلًا ما خسرش فلوس بسيطة، ده في واحد خسر فلوسه كلّها، وبقى على الصِفر خالص، زَيّ شعبان تحت الصِفر دي، وعادي جدًا، والدنيا مشيت، وبتاع، ما فيش مشكلة.
إمم. إمم. آه. <laughs> هو شعبان مأثّر معاك في إيه؟ هو شهر كريم على فكرة.
آه، أنا باحبه جدًا الفيلم آآ من الأفلام اللي باعشقها، الفيلم دهوّة، لإنه آآ فعلًا فيه كمية إحباط رهيبة، وفي نَفْس الوقت الواحد بيضحك، يعني كانت فيلم غريب جدًا بصراحة، فهي دي الحاجة.
آه. إمم، الدعوة للإضحا للإحباط، ولكن بصورة كوميدية، بَس خلّيني أسألك هنا، أنت وأنت بتتكلّم، قُلت إن أنت في حاجات ممكن تحبطك أكتر مثلًا من التانية، أو إن أنت بتحاول تف ت تبُص إن إن إن أنت مثلًا في ناس بتخسر فلوسها كلّها، بَس في ناس بتخسر جُزء بَس، إن أنت بتذكّر نَفْسك بالنِعم، إن م لو في حاجة باظت، أكيد في حاجات تانية، آآ، كويسة لسه زَيّ ما هي، بت بتشوف إن العقلية دي، أو إن أنت لمّا بتحُط نَفْسك في العقلية دي، إن أنت ما خسرتش كل حاجة، أو حتى خسرت حاجة بَس في حاجات تانية موجودة، آآ، بتنفعك؟
آه. إمم. آه. إمم. ياه! بتنفع جدًا، بتنفع جدًا، جدًا، بشكل كبير أوي، لإنها حسّيت بتنفعني ليه بقى؟ لإن حسّيت إن مش مشكلة الخسارة دي كلّها لكن المشكلة إن الصحة لسّه موجودة ممكن تتعوّض الحاجات دي كلّها، ف ففعلًا الحاجة اللي زيّ كده بتنفع بشكل كبير أوي إن هو الواحد ما بيفكّرش إن ما أحبطش عشان شوية ورق مثلًا ضاعوا، أو شوية ورق خسرتهم أو الكلام ده كلّه، لأ عادي مش مشكلة هييجي غيرهم، وغيرهم، وغيرهم، اللي هو الدنيا ماشية عادية.
ليه؟ برافو عليك. ياه! لأ أنت بتصنّف الإحباط كمان، يعني أنت بتصنّف الإحباط تبعًا لو كان ده إحباط مادي أو إحباط <laughs> إحباط مثلًا معنوي، يعني أنت ما بتحبطش للحاجات المادية صح كده؟
إمم. آه بالضبط. آه لأ خالص، خالص، يعني الحاجة المادية ما بتحسّسنيش بإحباط هي آه الواحد بيبقى زعلان طبعًا ومُحبط شويه كدا بالخسارة وبتاع، بس الواحد بيقوّم نفْسه منها بسرعة، عن طريق أي حاجة تانية، إن هو يفكّر في أي حاجة تانية أو أفكر إن إن أقول لنفْسي عادي مش مشكلة خسارة ما هتتعوّض إيه المشكلة وبتاع، فباقعد أطلّع نفْسي من حالة الإحباط بالشكل ده كده، إن أنا باحمّس نفْسي أكتر واشوف حاجة كوميدية كده بت بتهوّن عليَّ شوية لإن أفلام عادل إمام دي كلّها دايّره حوالين الدنيا ديّة، هو خسارة مادية وبتاع وبيقوّم نفْسه تاني ومش عارف، أو مش بيقوّم ما بيعرفش يقوم أصلًا طول الفيلم بس إيه، الدنيا كده آه.
إمم. برافو. برافو. <laughs> طيب طيب قُل لي أنت كده قُلت طريقتين الأفلام الكوميدية وأفلام عادل إمام بالأخص اللي فيها دايمًا سخرية من الإحباط، وإن هو دايمًا بيحسّسك لو كان عادل إمام نجح أو شعبان نجح فأنت أكيد هتنجح، والخطة التانية اللي أنت بتحطها إن أنت بتحاول تفكّر نفْسك إن لسّه في نِعَم تانية موجودة وإن أنت زي ما أنت قُلت كده لو اللبن أ أتدلق لسّه الكوباية موجودة إن إحنا نملاها تاني، في حاجة تالته بقى بتقدر تطوّرها بحيث إن أنت تبتدي بقى وخلاص الإحباط كده خلاص اتقفل باب وقفلناه مش هنفتحه تاني؟
إمم. آه بالضبط. إمم. أيوه. آآ، آه، يعني في حاجة كمان، حاجة كمان أكتشفتها، بس دي أكتشفتها مؤخرًا أوي، إن موضوع الثقة دوّة، الثقة في الناس الكتيرة أوي، ده دي حاجة ممكن تسبب إحباط بعد كده. آه، إن أنا بدأت بقى أقلل ثقتي في الناس بشكل كبير جدًا، يعني مثلًا بقيت قلّلت الدايرة بتاعتي أوي، أو خلّيتها يعني حواليا بس، ما فيش دايرة. آه، واسعة، الدايرة الواسعة ديّة، بتخلّي الثقة برضه بالناس أكتر، فالإحباط برضه بيزيد أكتر، فدي نقطة حسيتها فعلًا. إمم.
احكِ لي. العَشم. امم. إمم. آه، أنتَ بعدت عن أي مُسبب من مُسببات الإحباط ككل في العموم، يعني خففت توقعاتك من الناس، قلّلت العَشم زي ما بيقولوا كده.
بالضبط. قلّلت العَشم جدًا، وقلّلت الدايرة كلّها، عشان برضه كانت ب لقيت إن فعلًا الناس كتيرة أوي، بل لمّا بيكون عنده حالة إحباط، بتوصّل لِك حالة الإحباط دي هي كمان، فأنا قلّلت الدايرة خالص، اللي هو كل واحد بإحباطه كده مع نفسه.
ياه! إيه ده يعني، لحظة بس كده هو طلع الإحباط ده آآ مُعدي؟
آه، ده مُعدي جدًا، الإحباط ده مُعدي بشكل كبير جدًا. بُصّي، لمّا باتكلّم كده مع حد مُحبط مثلًا، لأ، هو الإحباط بتاعه ده بيوصّل لي على طول مباشرًة، أي حد بيبقى مُحبط كده بيتكلّم مع حد مثلًا، بي ب بينقل له الإحباط ده بشكل كبير، عامل زي الvirus كده، بيتنقل بشكل كبير أوي، لأن بي هو اللي المُح المُحبَط دوّة بيسود الدنيا أوي، فبيسودها قدامه، وبيسودها قدام الشخص اللي هو بيتكلم معاه. فأنا بقيت بصراحة أي شخص
إمم. إمم. آه. هي طريقك مسدود مسدود يا ولدي.
آه، بالضبط. أي شخص مُحبط، أو عنده مشاكل، أو على طول فاشل في حياته وبتاع، أنا بقيت بابعد عنّه أصلًا بصراحة، يعني خالص، يعني ما اقعدش، ما فيش حتة إن أنا أدّي له الدعم، ومش الدعم، دعم إيه؟ مع نفسك، ادعم نفسك، أنا ما لي أنا أدعمه، واخد أنا الإحباط.
حلو أوي. <laughs> أيوه، على فكرة، مش أنانية خالص إن أنت تفكر في نفسك، وتفكر في سلامك النفسي، خصوصًا لو مثلًا أنت من الشخصيات ال ال اللي الإحباط بتأث بيأثر فيك، ففكرة إن أنت الباب اللي ييجي لك منّه الريح، تسده وتستريح، دي يعني حاجة كويّسة، مش مش حاجة وِحشة خالص. طَب قُل لي، تقريبًا أنت بتدّي لنفسك وقت قد إيه تستغرق في إحساس الإحباط ده، وبعد كده تقول لنفسك: كفاية كده، مش هاكمل؟
إمم. آه. إمم. آه بُصّي، هو أنا زمان أو في الأول خالص في بداية حياتي العملية مثلًا أو حياتي بقى اللي أنا آآ يعني إيه، خبرتي مع الإحباط، لا كان بيقعُد معايا فترة، كان بيقعُد معايا مثلًا
إمم. حلوة، خبرتي مع الإحباط دي، <chuckles> تحسّها إن هي متأصّلة في شخصيتك.
آه، آه، خبر أصل خلاص آه، <laughs> طالما الواحد عايش أكيد هيعدّي بمراحل إحباط كتيرة أوي بس في الأول، لأ الأول كان بيقعُد معايا كتير، كان ممكن يقعُد معايا بالأسبوع والّا حاجة، الموضوع كان بيطوّل معايا جامد أوي، يعني كان بالنسبة لي أسبوع كتير جدًا، لكن دلوقتي لأ، الإحباط دوّة لمّا بتحصَل مثلًا حالة بابقى أُحبَط فيها والّا بتاع بالكتير أوي ممكن نُص ساعة، 45 دقيقة، أنا حاسبهم بالدقيقة بالضبط، وبعد كده أفصِل نفسي في ثانية.
أكيد. إمم. أكيد. إمم. نُصّ ساعة، خ ده إيه ده؟ ده أنت ما بتكمّلش الفيلم بتاع شعبان <laughs>
ده بُصّي، آه ما باكمّلوش، ده هو بداية الفيلم أصلًا، بداية فكرة إن أنا أشغّل الفيلم عشان آآ، أفصِل نَفْسي خلاص، هي دي خلاص، أنا بدأت الإحباط بدأ يفُك عندي بداية بس إن أنا فكرّت إن أنا أشوف الفيلم فهي الفكرة كلّها إنها مع الوقت، لأ مع الوقت فعلًا بقيت باطلَع من حالة الإحباط بسرعة جدًا وبقيت ما بافكّرش فيها كتير وبعدين مهم جدًا الموضوع برضه عندي، إنما ما أفكّرش في الحاجة كتير خلاص، اللي عدى، عدى، اللي هو اللبن انسكب خلاص، أنا ه ه ما هو خلاص على الأرض هاقعد أ ألحسه من على الأرض؟ ما وقع خلاص <laughs> ولا حتى ألِمُّه، خلّيه زي ما هو.
إمم. آه. برافو عليك. طَب أنت إمم. حلوة. <giggles> لأ نلّمه، تلّمه، تلّمه تجيب حاجة وتمسَح اللي على الأرض وتملى كوباية جديدة والله حلو فكرة فعلًا إن أنت واقعي، شخصية واقعيّة، اللي هو خلاص اللي حصَل، حصَل وإن أنت دايمًا بتحُط نَفْسك، ما بتستغرِقش في دور الضحيّة، يمكن ده اللي مُلاحَظ من كلامك، إن أنت ما بتستغرِقش كتير في دور الضحيّة وإن أنت ب دايمًا بتقوم وت وت وتبادر بقى، اللي هو هاه، اللي حصَل، حصَل، بتدوّر دايمًا إن أنت تلاقي حلول مش كده؟
آه. إمم. آه. بالضبط، ده أنا مش عاوز أقول لِك إن أنا باضحَك على ال على ال في الواقع كمان يعني ب باضحك على عادل إمام في الأفلام بتاعته لإم باض باضحَك على الناس اللي في واقعيّة وباحس إن أنا بقيت دم دمّي تقيل في الحِتّة ديّة إن أنا بقيت ب باضحَك على الناس اللي هي بتحس بإحباط، يعني هو إحباط ومش عارف والدنيا جايّة عليَّ و بقيت باضحَك يعني واحد مثلًا بيشتكي لي على إحباطه أنا بقيت باضحك أصلًا يعني من جوايا باضحك بس مش عاوز أبيّن له إن أنا باضحك فأي واحد باحس إن هو بيعدي بالمرحلة ديّة واللي هو مكتئب بقى وبتاع ومش عارف فيه ومُحبَط كده من الحياة بقى بيضحكني يعني بقيت ب بقى دي من المواقف بتضحكني. امم.
إمم. آه. حلو. بقى أنا كنت لسه هاسألك هنا، طَب لو بالرغم من كل الترابيس اللي أنت قافلها في دايرتك دي ومقلّلها، جالك حد قال لك: "أنا، مُحبَط، انصحني." آآ، بتقول له إيه؟
آه. أيوه، أنا أول ما بيقول لي كده باضحَك على طول <giggles>
برضه؟ <giggles> طَب على فكرة حلو، اعتبرها حل لأن الضحك نفسه مُعدي فلو هو كمان ضِحك أنت كده ساعِدته.
آه. امم. بالضبط، بقى المشكلة ساعات ممكن يفهَمها غلط إن أنا بألِّس عليه، فعشان كده بقيت إيه، <laughs> ما بقيتش باتكلّم معاهم مع الناس المُحبَطة خالص.
آه، لأ، لأ، ده كده تفكير زيادة عن اللزوم <laughs>
آه، بالضبط، لقيت، لأن فعلًا الموضوع، لقيته أتفه مما يكون إن هو يأثّر في الواحد جامد أوي كده ويزعَل، أصل خالص، هتزعل على أيه؟ ما هو اللي حصَل، حصَل، يعني آآ أنت زعِلك دوّة هيرجَّع الحاجة تاني ما خلصت خلاص، فبقيت بقى الموضوع بقى كوميدي بالنسبة لي.
اللي حصَل، حصَل فعلًا. لأ، أكيد لأ. طيّب والله، آآ يعني إن أنت تحارِب الإحباط بالكوميديا دي حاجة جميلة جدًا وملهِمة جدًا، أنا بصراحة انبسطت جدًا بالكلام معاك وشكرًا ليك.
إمم. العفو، العفو جدًا، أنا برضه اتبسطت أوي.